Bạn ơi, kiểu như á, là mình có một cái, gọi là, cái dự định nha, là sắp tới là mình muốn nhận được cái chứng chỉ HSK của bên tiếng Trung á, rồi cũng có dự định là sẽ đi du học bên Trung Quốc nữa. Ừ, kiểu như á, là mình đã lập ra một cái mục tiêu rất là cụ thể rồi, nhưng mà khi mà mình bắt tay vào học á, tầm khoảng là, ừm, 15 đến 30 phút thôi thì mình lại mất hứng, kiểu như là không còn cái động lực để mà mình làm luôn á bạn. Kiểu như mỗi lần mà mình mở máy lên mình coi YouTube nè, hoặc là mình coi cái khóa học á, thì mình cảm thấy rất là chán luôn. Kiểu như là, học được một chút thì mình lại muốn dừng. Kiểu, mình biết là trách nhiệm nó vẫn còn đó á, với lại là cái, ơ, ừm, cái mục tiêu thì nó vẫn đang ở đó. Nhưng mà cái cảm giác mất hứng á bạn, khiến mình khó tiếp tục, với lại ngày nào mình cũng thấy nó như vậy luôn á, kiểu như, có nó cứ lặp đi lặp lại hoài luôn.
Hửm? À. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Thì, à, khi mà nghe bạn chia sẻ á nha, thì mình cũng khá là phần nào hiểu về cái tâm trạng của bạn hiện tại. Tại vì thực ra nha, để mà nói là kết hợp một cái công việc với lại là cái việc mà học tiếng Trung, hơn nữa tiếng Trung thì đâu phải dễ học đâu, ờ, riêng cái việc mà học cái khoản chữ tượng hình thôi, ừm, học những cái bộ thủ của nó thôi cũng đã là một cái chuyện rất là khó khăn rồi. Thế nên là bạn không cô đơn trong cộng đồng học tiếng Trung đâu. Ừ, thì mình cũng có một <chuckles> thật ra á nha, đây là cái giai đoạn mà ai cũng sẽ trải qua thôi, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái cách để mình giải quyết hết. Ừm, để mà trước khi mà mình đưa ra được những cái gợi ý phù hợp ấy nha, thì cho mình hỏi thêm một chút xíu về cái tình hình học tiếng Trung hiện tại của bạn nhá?
Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi á. <laughs> Vậy hả? Mình tưởng là mình làm biếng lắm luôn á! <chuckles> Ừm. OK, thì, à, mình cũng đã học tiếng Trung được gần 1 năm rồi, từ đầu năm cho đến giờ á. Thì, nhưng mà á hả, mình thấy cái việc học của mình nó cứ chậm thế nào á thế nào luôn ấy. Kiểu, ơ, là các bạn của mình cũng học cùng với mình nhà, nhưng mà đã lên được HSK4 rồi HSK5 rồi này nọ rồi. Còn mình nó cứ chững lại ở HSK2, HSK3 hoài á bạn. Kiểu như, ở cái gọi là, cái cấp bậc á, nó cũng hơi thấp chút xíu. Với lại mình thấy á, là mình cứ học được 1 tháng là mình nghỉ, mình nghỉ tầm khoảng 2-3 tháng cái mình học lại. Kiểu như là là nó không có kiên trì, với lại là nó cứ bị ngắt quãng thế nào ấy.
Ồ! Ừ. Ừm. Ừ. Ừm. <chuckles> Ồ! Đúng rồi, mình hiểu rồi. Thì cái này là tâm lý của mỗi một người thôi ha, thì cũng hông có gì đáng lo đâu. Nhưng mà hiện tại là bạn đang, ơ, ờ, học online hay sao? Hay là bạn học, ờ, offline luôn, bạn học ở trung tâm luôn hả? Hay là học trực tuyến ở nhà?
Mình học trực tuyến ở nhà ấy. Và đợt trước á, thì có đăng ký một cái, gọi là, 1-1 như với lại giáo viên tiếng Trung nhá. Ờ, thì mình cũng là học, ừm, chăm chỉ đầy đủ lắm, nhưng mà có hôm thì mình mệt quá, hoặc là có hôm cô giáo bận á, thì tụi mình vẫn nghỉ và có thể sắp xếp lại cái lịch học sau. Nhưng mà khổ nỗi một cái nữa là cô giáo giao bài tập về nhà thì mình lại ít khi làm á bạn. Kiểu như, tới giờ thì mình mới làm thôi. Còn bây giờ thì mình thấy là cái việc học như thế nó cũng không có hiệu quả cho lắm á. Tại vì mình thấy là cái kết quả đó vẫn như cũ, cho nên là mình chuyển sang cái việc là đăng ký khóa học rồi học trên mà nền tảng mạng xã hội luôn. <chuckles> Nhưng mà mình thấy nó cũng không có khả thi cho lắm. Bởi vì là chắc là do bản tính của mình nó lười hay sao ấy, mà mình mở lên một cái là mình cảm thấy buồn ngủ rồi. <chuckles>
Ừm! Ừm. Ừ, mình hiểu rồi. <laughs> Ừ, <laughs> <chuckles> Thực ra như thế này nè, cái này nó là một cái tâm trạng chung của mỗi, ơ, một người khi mà học một cái ngôn ngữ mới. Thế nên là đầu tiên á nha, là bạn cũng đừng nghĩ là bản thân mình lười biếng hay là mình, ờ, trì hoãn hay như thế nào đó. Tại vì đây là một cái tâm lý rất bình thường của con người. Thì mình cũng đừng có một cái góc nhìn nó hơi tiêu cực một xíu về bản thân như vậy thì nó cũng không nên. Ừ, đúng rồi đó. Thì, à, để mà có thể là đi sâu hơn cũng như là có những cái gợi ý phù hợp hơn ấy, thì cho mình hỏi thêm một xíu nữa nha. Là hiện tại ấy, thì bạn chia sẻ là bạn cũng đang chuẩn bị là có cái dự định là đi học ừm, đi du học ở bên Trung Quốc này. Thế nhưng mà hiện tại á, thì bạn, ờ, có đang làm ban ngày á, là bạn có đang làm một công việc nào đó để mà chiếm cái thời gian hành chính của bạn hông?
Ừ. Vậy hả? Ừ. Đúng rồi! Mình thấy là có nha. <chuckles> Tại vì á là hiện tại á là mình cũng đã tốt nghiệp và đi làm ở cái công việc hành chính rồi á, cho nên là mình cũng đã có một cái công việc ổn định. Mà, ừm, khổ nỗi á, không phải là khổ mà là, kiểu như là, trộm vía đi ha, là mình cũng có một cái công việc, gọi là, ổn định và, gọi là, có một mức, ưm, thu nhập nó cũng khá là ổn á. <chuckles> Mình có thể đi chơi, đi mua sắm, nói chung là tùy vào cái dựa, ừm, dựa trên cái mức thu nhập thì mình thấy là nó cũng thoải mái cho mình. Ừm, và hiện tại thì cũng đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chứ không phải là ở Việt Nam. Cho nên á, là, cái việc là mình quyết định là sẽ đi du học tiếp cũng là một trong những cái dự định mà, ờ, từ trước đến giờ của mình luôn. Đó, tại vì con người của mình thì thật sự cũng rất là muốn trải nghiệm nè, cũng muốn khám phá những điều mới. Rồi, ờ, chung quy sau tất cả mà thì cũng muốn làm một cái công việc sau này nó ổn định và lâu dài hết mức có thể và nếu được á, thì mình có thể quay trở về Việt Nam để mà làm cho nó gần ba mẹ nè, rồi gần gia đình, gần cái quê hương á. Tại vì đi nước ngoài lâu á thì mình cũng hơi nhớ nhà với lại là nhớ đồ ăn ở Việt Nam.
Ừm. À, ồ! <chuckles> Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. À! Ừm. Mình hiểu. Ừm, hỉ Ừm, ừm. Ồ, đúng rồi đó. Tại vì nói chung là đi đâu thì nói chung ai cũng thế thôi, cũng Việt Nam thì cũng có một cái gì đó nó có thân thuộc hơn và thoải mái hơn nếu mà gần với gia đình ha. Thế thì bình thường á nha, buổi tối á thì, ờ, bạn sẽ dành ra khoảng tầm mấy tiếng, bao nhiêu lâu bình thường là bạn sẽ có cái kế hoạch học tiếng của mình buổi tối?
Đúng rồi. Ờ, mình thấy là cũng tùy bữa lắm nha. Kiểu như á là, ừm, nếu mà ngày nào mà mình không bị mệt á, tại vì cái khối lượng với lại cái tính chất tôi công việc của mình thì nó cần mình phải tập trung khá là nhiều nè, với lại là, ừm, do là mình làm bên, kiểu như là, chăm sóc khách hàng á bạn, cho nên là lúc nào cũng phải giải quyết cái vấn đề về tình huống của khách hàng nữa. Ừm, nếu mà mình không mệt á, thì mình có thể dành tầm khoảng là ờ, 1 tiếng đến 1,5 tiếng để mà học, đó, còn, à, khi mà mình mệt quá thì mình có thể dành 30 phút đến 1 tiếng thôi, <chuckles> kiểu, kiểu, như thế. Và ngoài ra thì mình cũng làm những cái công việc, ừm, gọi là, gia sư á, với lại là làm nhà sáng tạo nội dung nữa, cho nên á là nó cũng chiếm một cái khoảng thời gian be bé ở trong cái khoảng nghỉ ngơi vào buổi tối của mình.
Ừm. Ừm. Ờ. Mình hiểu. Ồ, hiểu rồi. <chuckles> À. Ồ! <chuckles> Ừm, nói chung là khá là bận rộn á ha, thời gian nói chung kín mít luôn. <chuckles> Thế nên là đôi khi á, ừm, mình nhận thấy được là cái việc mà nó dẫn đến cái sự chán nản cũng như là bị mất cái động lực khi mà bạn học tiếng Trung á, thì nó cũng có nhiều cái yếu tố ngoại cảnh lắm, nó không xuất phát từ bản thân bạn đâu, thế nên là cũng đừng lo lắng nha. Bây giờ thì mình đang có một vài cái gợi ý này. Thì đầu tiên á nha, là bạn nên làm việc tư tưởng với bản thân trước, tại vì mình thấy là bạn đang bị áp lực về cái việc là những cái người bạn đồng trang lứa với mình, ừm, cùng học với mình, cùng một cái điểm xuất phát với mình, nhưng bây giờ họ đã học ở những cái mức level cao hơn, ờ, như là HSK5, HSK6, nhưng mà mình thì vẫn đang ở cái tầm thấp nên là đang có một cái ánh nhìn khá là tiêu cực về bản thân. Thì bạn lưu ý giúp mình nhá, mỗi người sẽ có những cái năng khiếu và những cái xuất phát điểm khác nhau, tuy là các bạn có thể là cùng xuất phát điểm với nhau nhưng mỗi người sẽ có một cái đỉnh nó khác nhau, thế nên là cái việc mà bây giờ bạn chưa có đạt lên được những cái mức như vậy á, thì nó cũng là điều dễ hiểu thôi, không ai giống ai hết. Và có thể là cái năng khiếu của mình thì mình hơi chậm người hơn người ta một tí nhưng mà chắc chắn là nó cũng sẽ có cái đích đến thôi, nên là đầu tiên phải làm việc tư tưởng với bản thân trước là không có được tuy suy nghĩ tiêu cực và đánh giá thấp bản thân, được chưa? Có làm được hông nè?
<chuckles> Đúng rồi. Ồ. À. Đúng rồi. Ừm. Ừm. <chuckles> Trời ơi, kiểu, nghe nghe bạn nói xong thì mình thấy nó cũng rất là hợp lý luôn ấy, ờ, ừm, một phần mình thấy là phần lớn luôn ấy chứ, là do, kiểu như là, mình đang áp đặt cái suy nghĩ nó hơi tiêu cực quá vào bản thân, với lại là mình chỉ cần thay đổi cái góc nhìn với lại cái tư duy một chút xíu thì mình thấy là, à, thì, ừm, có thể là do mình vẫn chưa có năng khiếu học ngoại ngữ lắm nè hoặc là do mình đặt cái kỳ vọng quá cao ấy, cho nên là khi mà bắt đầu thì mình nói dễ bị nản. Ờm, cũng hay ha, rồi mình cũng sẽ, kiểu như là, thay đổi cái góc nhìn đó lại một lần nữa để mà bản thân mình nó, ừm, nó học dễ gọi là, nó đi chầm chậm hơn có thể là, ừm, đi chậm nhưng mà miễn sao mà mình không dừng lại là được, đúng hông bạn?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. <chuckles> Chính xác luôn, tại vì bạn biết sao hông? Thực ra nha, có những người á, bạn có thể thấy xung quanh có những người họ có năng khiếu học tiếng Anh, học tiếng Anh rất nhanh, rất là tốt, nhưng mà có những người lại có năng khiếu là học tiếng Trung như những cái người bạn của bạn. Tại vì á, giữa tiếng Anh và tiếng Trung nó khác nhau hoàn toàn luôn. Tiếng Anh là tiếng Latinh, đúng hông? Chữ quốc ngữ. Còn trong khi đó là tiếng Trung á, nó là chữ tượng hình và nó rất là khó luôn, để mà nói về độ khó thì mình đánh giá là tiếng Trung nó còn khó hơn tiếng Anh rất nhiều. Tại vì dù sao á, thì bảng chữ cái tiếng Anh nó cũng gắn liền với cái bảng chữ cái của tiếng Việt, thì đâu đó nó cũng có sự gần gũi hơn. Đó, thế nên là mỗi người sẽ có một cái năng khiếu khác nhau nha. Và ngoài ra, mình thấy á, là nếu như bạn có thể là kết hợp giữa cái việc học tiếng Trung với những cái sở thích cá nhân để giải trí, để kích thích cái tinh thần học tập của bạn nó tốt hơn. Ví dụ như là nghe nhạc bằng tiếng Trung này, những cái bài nhạc mà bạn yêu thích hoặc là xem những cái bộ phim mà bạn yêu thích, ờ, những cái bộ phim mà nó c không có ý là nó thiên về cái những cái gu của bạn như là phim cổ trang hay là phim ngôn tình hay phim hiện đại gì đó, thì có thể kết hợp vừa xem phim này, vừa học tiếng thì nó cũng khá là tốt đấy, thì bạn có thể thử nha.
<chuckles> Đúng rồi. Ừm, có thể. <chuckles> Ờ. Ừm. À. Ê, cái này cũng hay nha. Tại vì thực sự mà nói là mình đang ở nước ngoài nhưng mà, kiểu như là, dùng tiếng Anh nó cũng hơi nhiều á bạn. Đó, cho nên mình cũng chỉ xem phim rồi nghe nhạc bằng, kiểu như là, Âu Mỹ thôi chứ cũng thực sự là chưa nghe nhạc nhiều bằng tiếng Trung, cũng như là chưa xem phim nhiều, cổ trang đồ này nọ á. À, nghe bạn nói xong cái mình thấy là hình như mình đã bỏ lỡ một cái, gọi là, cái kênh giải trí hoặc là cái gì đó mà nó xúc tiến vào trong cái đầu của mình một cách thụ thụ động á. Ờ, ô kê, ô kê, mình sẽ tìm thử một cái, à, nhạc của tiếng Trung đi ha, đó, mình thấy nó bắt mắt mình nghe, sau đó là mình thử tìm hiểu về cái nghĩa của nó thử xem như thế nào, rồi mình học từ vựng của nó. Ừm, mình nghĩ là chắc là cũng sẽ hiệu quả đó.
<chuckles> Ừm. Ừ. Đúng rồi. Ừm. Ừ, đó, thế nên là thực ra á là cũng không khó để đưa tiếng Trung vào cuộc sống của mình đâu. Chỉ cần là tìm được một cái phương pháp mà nó phù hợp với bản thân, ừm, đó cũng là một cách giải trí, vừa kết hợp giải trí, vừa kết hợp với lại học tập nó cũng khá là hay. Và quan trọng nhất nha, là bạn hãy nhớ về cái mục tiêu ban đầu của mình, đó là bây giờ bạn đang có một cái mong muốn là mình sẽ đi học tiếng Trung nè, thì bây giờ thay vì là mình đặt những cái kỳ vọng quá lớn là mình phải có những cái cấp bậc, ờ, HSK nó quá lớn đi, thì bây giờ mình cứ hài lòng với lại cái cấp bậc hiện tại, nhưng mà mình điều chỉnh một chút xíu về cái mục tiêu và cái lịch trình học tập của mình. Bình thường á là thay vì bạn học nửa tiếng, 1 tiếng thì bây giờ chia một cái lịch khoảng tầm 15 phút, 20 phút thôi và đừng có áp lực về nó quá, đừng có áp lực là ngày nào cũng phải học, mà hãy xen kẽ ví dạo như là 1 tuần này á thì khoảng tầm học 2 buổi thôi, xong rồi tuần sau tăng cái tần suất lên 3 buổi, rồi tuần tiếp theo lên 4 buổi và kết hợp giữa nghỉ ngơi và học tập, thì nó sẽ cân đối và hài hòa với cuộc sống của bạn hơn nhá.
Ừm. Ừm. Ờ, <chuckles> nghe bạn nói xong cái mình thấy nó rất là hợp lý luôn á bạn. Kiểu như á, là bây giờ là mình cũng không nên áp lực vào bản thân mình quá nè, và mình cứ đi chậm chậm từ từ, và mỗi ngày thì mình làm cố định tầm khoảng là 15 đến 20 phút thôi thì mọi thứ nó cũng sẽ dễ hơn mình tưởng bạn ha. Với lại là, nghe bạn nói xong cái mình thấy là mình cũng nên tôn trọng cái nỗ lực của chính mình, là kiểu như, bằng cách là cứ tiếp tục tiến lên từng bước một thôi, hoàn thành mà trong trong cái lúc mình nó không có hứng thú cũng là một cái dạng trưởng thành của mình nữa cơ. Ờ ơi, kiểu như là, bạn nói xong cái, mình thấy là mình thay đổi một cái góc nhìn hoàn toàn luôn á, với lại thay đổi cái tư duy của mình khi mà mình, ừm, học tiếng nữa. Trời ơi, cái này mình có thể là áp dụng vào những cái tiếng khác mà mình học được luôn ấy bạn. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Chính xác. <chuckles> Ừm. Đúng rồi đó. Ờ, mình cũng rất là vui vì có cơ hội được, ờ, g gợi ý cũng như là giúp đỡ bạn là có thể là cải thiện được những cái nỗi băn khoăn trong lòng của bạn hiện tại. Và hy vọng là bạn áp dụng được nó thành công nhá. Ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn nhá.